Tại vì mình thì nghe nói rất rất nhiều người ở bên Trung Quốc họ nói luôn á, kể cả bạn của mình á, ở bên đó thì họ cũng nói là cái việc mà đi Trung Quốc du học nó rất là dễ luôn, chỉ cần đạt được một cái chứng chỉ nhất định, rồi sau đó thì thành thạo cái khả năng mà nghe nói á thì có thể đi qua đó học được rồi. Thì mình mình hoàn toàn là nghe bạn nói thôi chứ mình trước đó tới giờ luôn là mình chưa bao giờ mình học xem qua hoặc là thử qua về tiếng Trung hết á bạn, cho nên là, cái, cảm giác mà lo lắng, ưm, nó cũng rất là lớn luôn. Ờ, mình cũng đang rất là phân vân là, kiểu như, á là bây giờ tốn thời gian cho nó rồi tốn tiền cho nó nhưng mà không đạt được cái gì hết trơn thì nó lại uổng phí. Nhiều khi là bạn mình có năng khiếu nhưng mà mình hông có năng khiếu, thì bây giờ phải biết làm sao bây giờ bạn, ờ, đó, nó cũng là một cái rào cản để mà mình bắt đầu nó á bạn, ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Rồi. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm. Tốn tiền nữa, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm, ừm. Rồi, mình hiểu, mình hiểu.